Không, nếu mà mình nấu ở nhà thì mình sẽ biết được khẩu vị của người trong nhà, mình sẽ sẽ thấy ngon hơn chứ. Còn để cái việc đầu bếp nấu nấu có ngon hơn không thì em nghĩ sẽ cũng tùy nhà hàng nữa. Và nếu mà nhà hàng ngon thì mình sẽ quay lại, còn không thì mình bái bai, tạm biệt thôi. <chuckles>
Ờ. Thế thường ở nhà bạn thì bạn sẽ nấu món ăn gì?
Ờ. Ừm, yeah, trong tủ có gì thì em sẽ nấu đấy, chứ em không có đặt nặng món vấn đề là món đấy là món gì hết ấy.
Ừm, nhà nhà bạn là bạn nà người người nấu ăn chính hay nà mẹ của bạn?
À, một phần Ờ, thường thì là em và còn mẹ em thì buổi tối hay đi tập ấy, tập thể dục nên là thường thì sẽ là em nấu.
À. À, vậy va bạn, à, ưm, cũng rất là đảm đang ha?
Ờ. <chuckles> Trộm vía. <laughs>
Ờ, bạn nà đang đi học hay nà đã đi làm rồi?
Ờ, em vẫn đang đi học, ư, chưa đi làm, em sắp tốt nghiệp thôi.
Ờ, đang đi học thì cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, đúng không? Sẽ dành, ờ có nhiều thời gian để nấu ăn cho gia đình hơn, chứ sau này mình đi làm thì chắc nà sẽ phải lựa chọn việc ăn ở ngoài nhiều hơn nà ăn ở gia đình ha?
Vâng. Vâng, cũng cũng không, nếu mà thế thì sẽ thành là mẹ em nấu, hoặc là nói chung là nhà em cũng ít ra ngoài ấy, thường thì sẽ là nấu tại nhà hơn.
Ừm.
Ờ, đấy là nếu mà vấn đề về tại vì do bận nên là anh mới hay ăn ở ngoài. Thế bình thường nếu mà cuối tuần thì anh có tự nấu ở nhà không?
Bình thường thì, à, cuối tuần thì nà hay đi ăn ở ngoài, tại vì cuối tuần thường nà thời gian để nghỉ ngơi, và thời gian mình để ừm, những núc ấy mình sẽ làm biếng nhất, cả tuần làm việc vất vả rồi á, ừm, cuối tuần mình sẽ ăn sáng ở ngoài, ăn trưa ở ngoài, và nhiều khi ăn tối ở ngoài nữa. Ừm, vì nó nhanh và tiện lợi. Ngày những ngày đó nà mình thường nà để dành cho bản thân nghỉ ngơi á.
Ờ. Ừm. Ồ.

Ừm. Em thấy, kiểu, có sự chênh lệch rõ giữa khu khu cho học sinh và khu cho, kiểu, nhân viên công s viên văn phòng nhá. Tại vì nếu mà ăn ở trường em thì nó sẽ đắt lắm là khoảng tầm 35.000-40.000 thôi, nhưng mà ở những cái khu mà văn phòng thì nó sẽ 35.000-40.000 là cái mức rẻ nhất.
Ừm. Ừm.
Nó khác biệt hoàn toàn luôn á, nó, kiểu, nó cách rõ ràng luôn á.
Cái món ăn mà bạn thường, ờ, hay ăn ở bên ngoài này là món gì bạn thích á?